Oh.
Roti gandum.
Roti gandum, iya roti gandum selalu ada sih di rumah cuman aku gak terlalu suka roti. <laughs>
Itu sih yang aku ingetin, Oh gitu ya, it's okay gak papa. Emang biasanya
Hmm, terus mungkin ini kali ya chia seed mungkin ya?
Hmm, aku kurang tau sih kalo yang itu, tapi biasanya yang aku tau nasi merah, kentang rebus, sama roti gandum Kak. Nah mungkin boleh dicoba-coba lagi Kak, mengkonsumsinya, karena biasanya karbohidrat yang tinggi tapi gak bikin cepet lapar biasanya.
Oh jadi karbohidratnya diganti berarti ya? Berarti kalau pakai beras porang gitu juga oke berarti kalau untuk.
Iya. Nasi merah sih emang memang sebaiknya, iya betul yang warna merah itu Kak.
Heeh, oh, oke. Berarti makan makanan yang berat tuh yang kayak santan-santan dikurangi juga ya? <sighs> Oke aku, aku akan mencoba itu sih tapi yang olahraga itu sih. Mungkin yang olahraga akan aku mulai pelan-pelan dulu ya, mungkin jalannya nggak yang cepet mungkin aku jalan biasa dulu. Nanti kalau kebiasaan baru jalan agak cepet ya kan agak cepet, nanti kalau udah turun berat badannya baru jogging, gitu ya berarti? Oke, makasih, makasih ya Kak, udah mendengarkan cerita aku udah ngasih saran banyak banget, aku mungkin akan mem mengaplikasikan itu di kehidupan aku seterusnya untuk hidup sehat, iya.
Ah, seperti itu Kak. Iya, betul. Mmm iya, gak papa Kak, mhm. Iya jogging baru jogging betul, iya. Pokoknya pelan-pelan aja Kak, mmm. Sama-sama Kak. Iya, pelan-pelan tapi pasti aja Kak. Betul betul yang penting tetap sehat itu aja intinya. Oke, eee, makasih juga ya Kak, atas sharing-nya. Sampai jumpa kembali Kak.
Mhm. Iya sampai jumpa, Kak.